อืม สำหรับผมเหรอครับ คือผมว่าทำงานที่เหมาะสม และความสามารถ และความสนใจของเรามากกว่านะครับผม ทำแล้วมีความสุข มัน มันทำได้ต่อเนื่องนะครับ อืม
ค่ะ ค่ะ อืม จริง ๆ ด้วยค่ะ เห็นด้วยค่ะ เพราะว่าอะไรที่เราทำไปแล้วเรามีความสุข เราก็ไม่ได้บอกว่า อ่า ไม่ได้มองว่ามันเป็นภาระเนาะ เราก็ทำไปเรื่อย ๆ เหมือนเป็นชีวิตประจำวันของเราไปเลย ไปโดยปริยายใช่ไหมคะ?
ครับ ใช่ครับ ถูกต้องเลยครับ ใช่เลยครับผม อือ
อืม ๆ แล้วคุณคิดว่าอนาคตที่ดีอะ มันจะมีเปลี่ยนไปไหมคะ ถ้าสภาพแวดล้อม หรือว่าสังคมรวมถึงเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปด้วยอะค่ะ?
ผมว่าก็มีส่วนนะครับผม อือ ผมว่ามันไม่มากก็น้อยนะครับ เทคโนโลยี แล้วก็สิ่งแวดล้อมสำคัญมากที่สุดเลยครับ มันจะ มันจะเป็น อา คือส่วนหนึ่งตัวกำหนดว่า เราจะไปในทิศทางไหนอะครับผม ถ้าเราแบบว่า อยู่ใน อยู่ใน อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเนี่ย มันจะผลักดันเราไปในทางที่ อืม ผมว่า
อืม เนาะ ค่ะ ค่ะ
ดีมากกว่าที่เรายืนอยู่นะครับนะ ถ้าเราแบบไปเจอแบบสังคมที่แย่ สังคม มันจะ มันจะ มัน คือมันจะกดเราให้ต่ำครับผม ทำให้ อา ครับ
ค่ะ อือ ๆ ค่ะ เออ ๆ ใช่ เข้าใจด้วยค่ะ เหมือนกับว่า เออ อารมณ์เหมือนประมาณว่า ถ้าเราอะอยู่ตรงไหน แล้วเรารู้สึกดีอะ เราก็สบายใจ ใช่ไหมคะ แล้วเราก็อยู่ที่นั่น ก็จะดีกว่าเนาะ ถ้าเกิดว่า เรามาอยู่ในสภาพแวดล้อมแย่ ๆ อย่างยกตัวอย่างนะคะ เช่น ไปอยู่ในที่ทำงาน แล้วมีผู้คนแย่ ๆ นิสัยไม่ดี อย่างเงี้ยเนาะ มันก็จะทำให้จิตใจเราอะ ลงไปในด้านลบด้วยนะคะ เพราะว่าเราเหนื่อยจากงานแล้ว ใช่ไหมคะ เราต้องมาเจอเหนื่อยกับคนอีก เหมือน เหมือนต้องสู้ทั้งซ้าย และขวาเลยอะ
ครับ อา ใช่เลยครับ ครับ อ๋อ ครับ ใช่ ครับ